Hmm, oo. Kaya nagustuhan mo na din at 'yon ba 'yong naging rason mo kung bakit na din paborito mo 'yong lomi? Hindi mo ba siya dati kinakain, 'yong lomi, 'yon bang, friend no'ng eh, mi 'yong mother no'ng friend mo 'yong nag-introduce sa'yo no'ng pagkain na 'yon, gano'n ba?
Good boy. Actually, oo. Oo, s 'yong 'yong 'yong mother ng friend ko 'yong nag-introduce sa'kin ng pagkain. Tapos, hanggang sa dumami na 'yong mga nagtatayo din ng lomihan do'n sa barangay namin. So, nagsara na, to the point na nagsara na 'yong, ah, lomi house no'ng, ah, nanay no'ng best friend ko. Parang nag-focus na lang sa ibang bagay, 'yong family nila rather than 'yong mag-business sila ng lomi house, kasi nga, ah, madaming nagtatayo at nagbo-boom 'yong business ng lomi doon sa
Oh. Hmm. Mm. Mm. Oo. Mm. Makipagkompetensiya. Mm.
Tama, humigpit 'yong kompetensiya. 'Tsaka siguro hindi na din nakasabay sa kompetensiya 'yong, um, 'yong pamilya no'ng best friend ko kasi, ah, mas no'ng nag-boom 'yong business ng lomi mas dumami 'yong mga nag-o-offer ng iba't ibang variant ng lomi. Nandiyan 'yong may lomi gisado, lomi bihon, tamis-anghang, tapos mas nadagdagan na 'yong mga toppings na an na before 2 lang, ngayon meron tinatawag na tayong lomi overload, may shanghai, may siomai, may chicharon, iba na, iba-iba iba na, parang patong-patong na talaga siya ng mga, ah, toppings. Tapos, simula no'ng nagsara, 'yong lomihan nila 'yon kaya nga, eh, nagugutom nga din ako bigla habang inaalala ko, eh, tapos 'yon simula no'ng nagsara 'yong business nila, meron kaming bagong pinuntahan ng mga pinsan ko naman na lomi house na nasaksihan talaga namin na maliit lang siyang lomi house. Tapos ngayon, hanggang sa lumaki na siya naging restaurant na siya, tapos number 1 na lomi house siya do'n sa Batangas, sa buong province 'to ng Batangas, ah. So, ap
Hmm. Oh. Mm. Mm. Oo, iba-iba na. Mm. Hmm, mm. Kakagutom naman 'yan. <chuckles> O? Hmm. Wow! Mukhang masarap 'yan. Hmm.